Olha, preciso dar uma desabafada, mas também pedir alguns conselhos aí, porque, ai menino, então
Hum. Ah, beleza. Uhum. <laughs> Que que está acontecendo? Me conta. Já já senti uma voz meio aflita ali, um pouco de ansiedade. <laughs> Me conta o que está pegando.
que que acon <laughs> .Exato. <laughs> Nossa, sim.. <laughs> Olha, então, que que acontece. Eu estou, eh, prestes prestes não, está muito cedo, mas assim, em fevereiro, final de fevereiro, eu e meu marido a gente vai mudar de cidade, aqui a gente está na França né, a gente vai mudar de cidade.
Uhum. Na França, legal.
E assim ai, menina até certo ponto né, porque assim, a gente saiu do Brasil e foi pra Suécia, e da Suécia morou lá 1 ano e veio pra cá.
Chique. Hum. <laughs> Ah. Tá bom. Uhum.
E aí assim, eu eu senti que na Su quando a gente mudou pra Suécia, foi a primeira vez morando fora então tudo era novidade, e tal. Exato, e aí e aí assim adaptação a gente conheceu logo de ca gente deu a sorte de conhecer uma brasileira logo de cara, então ela ajudou muito a gente, foi ótimo, fizemos amizades. Passou um ano, gente teve que mudar aqui pra França, a gente está no sul da França, chamada Grenoble, a cidade, né.
Tudo é bonito, tudo é perfeito, né. <laughs> Olha. Aham. Aham. Aham. Ok.